Os GIFs, né, entendi, entendi. E você você acaba t se adaptando um pouco quando você está conversando com ele mandando GIF, também? Ou você prefere continuar nos Ah, entendi, entendi.
Engraçado. Não, porque eu nem tenho. Eu não acho que eh, eu acho muito grande, eu acho que é antiestético, assim. <chuckles> Eu sei lá. <chuckles>
Aham. É verdade, é verdade. Eu, também, não tenho não, assim, mas, por exemplo, o meu irmão, ele me ele manda mais GIF do que figurinha. Só que, assim, é in O meu irmão é, a não, a minha irmã manda mais, e a minha o meu irmão também, porque eu tenho irmão e irmã. E o meu irmão, ele é incrível, porque ele consegue achar o GIF rápido e que, assim, que interpreta completamente ali a conversa.
Ah, seu irmão, né. Aham. Também. Ah. Ah, entendi. Pois é. Gente, é incrível. Eu eu fico eu fico chocada com essas pessoas, sinceramente, que acham rápido, porque para mim é é, tipo, tem que ficar caçando, sabe.
Eu não sei como ele consegue. Eu, também, e, assim, perfeito. Exatamente. E quando eu procuro eu, tipo, vou lá no no Instagram aberto
Será que eles jogam, tipo, uma letra, jogam uma palavra? Eu não sei.
É ,então ,quando eu procuro, eu aber abe abro lá, o treco, né, e digito um um sei lá, achei alguma coisa engraçada, aí eu boto, sei lá, "morrendo de rir", e aí eu tento achar alguma coisa que que combina, mas eu demoro muito. Não sei se é porque eu sou muito seletiva.
Hã. Ah não, não, eu no meu no bo no seu no seu WhatsApp você faz isso?
É no WhatsApp. Sabe ali, no WhatsApp, onde você é um desenho como se fosse um um sticker.

Sensacional, mas aí, tipo assim, você pega a tipo, você dá um print na tela como é que você faz para montar, você mesma?
<laughs> Eu f dou um dou um print na tela, corto direitinho ali do tamanho, depois vou lá, "adicionar a figurinha", e aí você pode escolher, né, o tipo aí quando é assim de foto eu faço ela quadradinha
Uhum.
eh, porque aí ele te dá a opção de recortar só o rostinho, que essa quadradinha vai aparecer a frase, né.
Aham. É, porque senão corta, né, o ah, a parte.
Outro dia eu vi de uma Barbie, assim, com uma carinha, assim, que ela não dormiu, aí tem aí está escrito assim: "Sim, descansei.", só que "mó" cara de cansada, morta, assim, sabe, então
Conta. Ah. <laughs> É, já aí já entra na na ironia, né, o papo já fica irônico.
É. Sim, eu adoro.
E você você consegue lembrar de um de um meme, eh, figurinha ou gif, que que mudou o o tom da sua conversa, que talvez tenha virado uma marca registrada do grupo?
Aham. Uma "marca registrada"? Tem. Tem um que eu amo, que é o Chucky, aquele "boneco assassino", né, e aí
Hã, conta para mim. Ai, nossa, eu tenho, eh, tenho um medo desse Chuck.
Mas ele está com uma carinha tão de bonequinho, assim, e aí ele quando alguém fala alguma coisa, assim, que você fica pensando, aí o olhinho dele vai virando assim, tipo assim, vai fazendo um 360 para cima e para baixo, tipo assim, que você está pensando, sabe eu adoro esse. Não, não.
Hã. "Tá demorando muito", né, "Anda logo, antes que eu vire malvado"
Não, tipo assim, "Isso me fez pensar", "Isso me fez, me deixar, assim, pensativa", assim, sabe, fic é uma
Ah, ok. Fiquei maluco com com essa
É, é, então é bem engraçado.
Isso você foi você que usou essa figurinha ou foi outra pessoa?
Não, foi uma amiga e eu roubei dela, mas eu dá para usar para tudo.
<laughs> Então, realmente, o as figurinhas você você diria que não tem um lugar específico, para ali procurar, você tem que, ou roubar dos amigos ou fazer você mesma.
<laughs>